Yalnız seyahat etmenin en iyi ve kötü tarafı nedir sence? Biraz açıklar mısın?
Ya, aslında şöyle, hani, ben çok yalnız seyahat eden bir insanım. Ondan dolayı da en iyi veren kötü taraflarını, eee, çok aslında detaylıca anlatabilirim sana. Çünkü gerçekten, eee, kötü ve iyi yanlarını çok, eee, net şekilde yaşadım ve bunlardan çeşitli sonuçlar da çıkardım. E, tabii ki çıkardığım sonuçlar da ne olursa olsun bir bilgi birikim sağlıyor bana bu konuda. Hani, özellikle belki de iyi ve kötü taraflarını net şekilde ayırmak ve bunlardan hangisinin daha baskın olduğundan bahsetmek, eee, biraz daha belki bu konuda mantıklı olabilir.
Hı hı. Süper. Ha ha, hı hı. Çok güzel. Tabii ki. Hı hı. Ha ha. Eee, doğru, yani, mantıklı. Sonuçta, ııı, dediğin gibi yalnız gezmek, eee, güzel deneyimler, eee, yanında kötü deneyimler de getirebiliyor. Eee, istersen önce bir iyi taraflarından başlayalım. Sence iyi nedir, eee, iyi yanları nedir yalnız seyahat etmenin? Eee, senin aklına ilk neler geliyor?
Evet. Hı hı. Tabii, yani, şöyle bence, ımm, öncelikle iyi tarafı dediğimiz zaman başlı başına seyahat etmek geliyor benim aklıma. Hani, yeni bir yer görmek, eee, yeni insanlarla tanışmak, belki yalnız gittiğin bir yerden bir arkadaş edinip dönmek, eee, ya da yine seyahat etmekle ilgili özellikle mesela gidip yeni yemekler denemek benim çok hoşuma giden bir şey. E, bunlarda da yalnız yapmakta problem yaşamayan bir insansan eğer, eee, gerçekten çok keyif alabiliyorsun yalnız seyahat ederken. Ya, bir de tabii şu var. Benim açımdan aslında belki de en iyinin, eee, 1'nci sıra sırasına koyabileceğim şey birazcık bağımsızlık. Yani, başka biriyle gezdiğinde mutlaka ona da uyum sağlamak zorunda kalıyorsun, eee, ve, hani, gerçekten eğer aynı hedefleri, aynı düşünceleri çok fazla paylaşmadığın biriyse de ister istemez kendi o planlarından fedakârlık yapmak zorunda kalabiliyorsun. O yüzden aslında en iyi yönü biraz bağımsız olup tamamen kendi kafana göre dolaşabilmek diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, çok güzel. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Doğru. Ha ha. Tabii ki. Hı hı. Eee, yani, eee, aslında daha özgür kılıyor seni. Çünkü başka insanlar bazen b kötü hissedebilir. Eee, seni, eee, yapmak istediğin şeylerden alıkoyabilir. O yüzden, eee, mantıklı bahsettiğin şey. Eee, peki tek başınayken bu seyahatlerde, eee, yeni insanlarla tanışmayı daha kolay buluyor musun yoksa yanında birisi varken biraz daha mı kolay oluyor?
Kesinlikle. Hı hı. Ya, aslında şöyle, eee, hani, hangisi daha kolay oluyor? Çok bir fikrim yok ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yalnız olduğum senaryoda da yanım ya da yanımda arkadaşlarım olduğu senaryoda da yeni insanlarla tanışmayı ben, eee, sosyal bağlar kurmayı çok seviyorum. E, bundan dolayı da yalnız olduğum dönemlerde, eee, bir yerde atıyorum gittiğim bir etkinlikte insanlarla konuşup sohbet etmeyi, işte, eee, onların belki kültürlerini öğrenmeyi, eee, çok hani kendim adına da faydalı buluyorum ama tabii arkadaş grubuyla gittiğinde bazen şöyle şeyler olabiliyor. Hani diyelim ki ben 3 arkadaş bir yere gittim ve, eee, işte yine bir etkinliğe katıldık veya bir sosyal bir ortama girdik diyeyim. E, burada başka arkadaş gruplarıyla toplu halde tanışma şansın da oluyor. E, sonuçta ne olursa olsun, hani, insanlar da kendi arkadaş gruplarıyla seyahat ediyorlar, eee, ya da yalnız seyahat edenler de yine bu arkadaş gruplarına dâhil olabiliyor. Ya, o yüzden, hani, 2'si benim gözümde aynı kefede diyebilirim. Herhangi birini çok, eee, öne koymaktansa 2'sinde de yeni arkadaşlıklar kurmayı, yeni bağlar kurmayı seviyorum ve önemsiyorum.
Hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. A, süper. Anladım. Çok güzel. Hı hı. Ha ha. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, yalnız da olsan, başkasıyla da olsan insanlarla tanışıyorsun ama sadece, iii, yalnızken farklı, ııı, opsiyonlar ortaya çıkıyor. İii, başkalarıyla beraberken belki daha farklı, ııı, seçenekler de oluyor. Iıı, peki, şimdi kötü yanlarına geçeceğim ama önce bir şey daha sormak istiyorum. Yalnız ilk seyahatini ne zaman yaptın ve ilk seyahatin nasıl geçti? İii, daha gergin miydi yoksa, iii, zaten hazır mıydın buna?
Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Ya şöyle, yalnız ilk seyahatimi aslında, ııı, hani, biraz yaşım da küçükken yapmıştım. Iıı, daha on sekiz yaşıma yeni girmiştim ilk seyahatime çıktığımda. Hani, yalnızlık kısmı da şöyleydi, aslında yine, ııı, bir arkadaşımın yanına gidiyordum. İlk seyahatim, ııı, Amsterdam'aydı. Eee, orada da bir arkadaşımın yanına gidiyordum, eee, ama bu arkadaşımla da daha önce, hani, yüz yüze görüştüğüm biri değildi. Sanal ortamda tanıştığım bir arkadaşımdı. Hani, aslında onunla da ilk defa tanışmaya git gidiyordum. Fakat, eee, yolculuk süresince ve gittiğim ilk gün boyunca, hani, yalnız kalacağım için yalnız ilk seyahatim olarak bunu her zaman değerlendiriyorum kendi adıma. Ya, özellikle şey kısımları benim için çok stresliydi. Şimdi aynı zamanda ilk defa da yurt dışına çıkıyorum hani. Hem hem ilk yalnız seyahatim hem de ilk yurt dışına çıkış, eee, anım. Ondan dolayı da birazcık tabii onun stresi, onun heyecanı, ııı, işte, şeyden, sınırdan geçeceğim, acaba neler yaşayacağım, beni alacaklar mı, gibi düşünceler. Hani, b bende çok, ııı, yüksek oranda bir stres ve heyecan vardı diyebilirim. Eee, ama ilk açıkçası, ııı, yeni gittiğim ülkeye adım attığımda bu heyecan daha çok, eee, yerini biraz daha mutluluğa ve keşif duygusuna bıraktı.
He he. A, süper. He he. Çok güzel. A, anladım. Hı hı. Hı hı. Tabii. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Çok güzel. <chuckles> Güzel, yani, ııı, güzel bir deneyim olmuş senin için de. İii, peki, iii, bu ilk, iii
Evet.
seyahatin, yalnız seyahatin seni, iii, daha fazla yalnız seyahat etmeye de yönlendirdi mi? Yani ilk, iii, seferden aldığın haz seni diğer, iii, yeni, yalnız, ııı, serüvenlere diyeyim, ııı, itledi itti mi birazcık?
Hı hı. Hı hı. Ya, aslında, evet, hani, o bahsettiğim gibi o heyecan duyguları vs. bunlar belki arkadaş grubumla gitsem ya da farklı biriyle gitsem de yaşayabileceğim şeylerdi ama, hani, bunları özellikle tek başıma deneyimlemek, tek başıma tecrübe etmek ve tek başıma bunların hepsini halletmek zorunda olmak birazcık hoşuma da gitti. Ya özellikle de, hani, bahsetmiştim ya bir arkadaşımla orada buluşacaktım diye. Ya, ben o dönemde, hani, şunu birazcık da üzülerek hatırlıyorum aslında. Ya, ben, ııı, ilk günümde yalnızdım, işte, yolculuğumda yalnızdım ve Amsterdam seyahatimi düşündüğümde o ilk gün benim için daha keyifli, daha güzel aklımda kaldı. Çünkü orada tanıştığım arkadaşımla birazcık problemler yaşadım. Hani, şu tarz problemler onlar da: Eee, işte, atıyorum, bir yere gitmek istiyorum ama, ııı, oradaki arkadaşım "Ya, boş ver orayı, oraya gidip, görüp ne yapacaksın?" şeklinde tepkiler verince aslında ben biraz yapmak istediklerimi yapamayıp o sana bahsettiğim, ııı, bağımsızlık konusunda problem yaşamıştım.
Evet. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Ha ha, ha, anladım. Evet, eee, anladım. Yani, bu aslında tam olarak dediğin gibi, iii, konuşmanın başında bahsettiğin şey, iii, başkalarıyla seyahat etmenin, iii, bağlayıcılığına da, ııı, tanık olmuşsun. Bu ilk yalnız seyahatinde aslında. İii, peki, bu yalnız seyahatin kötü taraflarına geçelim birazcık. İii, senin aklında kalan kötü tarafları ne yalnız seyahat etmenin, iii, bera birileriyle beraber seyahat etmeye karşılaştırınca?
Hı hı. Evet. Tabii. Ya, burada, hani, işte dediğim gibi, eee, bağımsızlık kısmı tabii ki ön planda ama, hani, onu konuştuk. Onun haricinde de benim daha çok yaşadığım şu gibi problemler olmuştu. Ya, evet, tamam, bağımsız olmak istiyorsun. Eee, gerçekten istediğin her şeyi yapıp, eee, belki de gittiğin ülkeyi görebileceğin en iyi şekilde görmek istiyorsun ama ne olursa olsun bazen de mesela, eee, bir arkadaşınla o bir kahve içip, hani, eee, o farklı ülkede, farklı bulunduğun yeni alanda, eee, hani, bir kahve içip sohbet etmek ya da genel olarak orada yaşadığın şeylerin yorumlarını yapmak, eee, atıyorum, işte, bir yemek denemişsindir. Ya, o yemek hakkında bir fikrin vardır ama, e, bunu paylaşabilecek kimsen olmadığında orada, yanında birazcık insan aslında o yalnızlık hissine bürünebiliyor. E, tabii bu gibi durumlar da ister istemez birazcık olumsuz şekilde seyahatini etkileyebiliyor. Hani, iyi yanları ve kötü yanları var, evet. Eee, aslında kötü yanların biraz daha, eee, duygusal olduğunu söyleyebilirim benim için.
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Yani, eee, doğru, insanlar bı bu tarz, eee, önemli deneyimlerde bazen, eee, başkalarıyla paylaşmayı sevebiliyor. Eee, onun eksikliğini hissetmişsin sen de anladığım kadarıyla. Eee, normal, tabii, bu da. Eee, peki, eee, yalnız seyahat etmek isteyen birisi, eee, sana gelse, eee, bu konudaki deneyimlerinden, eee, faydalanmak istediğini söylese ona nasıl tavsiyelerde bulunursun? Yani, mutlaka şunu aklında bulundur diyeceğin şeyler var mı yalnız seyahat eden insanlar için?
Hı hı. Kesinlikle. Tamam. Hı hı. Ya, şöyle ki öncelikle, hani, az önce bahsettiğim tabii ki iyi ve kötü kısımlarını detaylıca anlatmaya çalışırım. Ama biraz daha somut olarak, eee, açıkçası şeylerden ben, her zaman tavsiye vermeyi seviyorum. Ya, özellikle yalnız gittiğin senaryoda mutlaka gezdiğin yerlerin ya da, işte, plan yapıp dolaştığın yerlerin bir listesini yapmak, eee, belki bir haritasını yapmak çok önemli oluyor. Çünkü zaten, hani, yalnız olduğun için tamamen sana bağlı olan bir durum oluyor bu ve istediğini yapabiliyorsun. Hani, biraz daha gitmeden önce gideceğin yeri iyice araştırmak, eee, araştırdıktan sonra da, eee, belki de mesela, işte, 3 gün kalacaksındır. 1'inci gün, 2'nci gün ve 3'üncü gün şeklinde bir harita oluşturmak, eee, tabii ki bunu, hani, işte, şu saatte şurada olmalıyım, şeklinde kendini strese sokarak değil ama en azından nereye gideceğini ve, eee, hani, ne zaman gideceğini az buçuk bilerek hareket etmek çok daha planlı olmayı sağlıyor. Hani, arkadaşlarla gittiğinde belki biraz daha bu konuda esnek olabiliyorsun ama ya, yalnız gittiğinde buna bence biraz daha çok dikkat etmek gerekiyor.
Ha ha. Evet. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, aslında birazcık bu konudan da, eee, ııı, merak ettiğim şeyler vardı. Eee, tek başına gittiğin tatillerde mi daha planlı oluyorsun? Aslında birazcık da cevabını verdin ama, eee, yoksa arkadaşlarınla gittiğin tatillerde mi daha planlı, programlı, eee, kesin olarak şu, şu, şu yapılacak şeklinde bir plan yapıyorsun. Nasıl oluyor?
Hı hı. Hı hı. Ya, burada tabii çok fazla, hani, etken var bu konuda. Arkadaşlarımla gittiğim senaryoda ister istemez onların da fikirlerinin önemi var ve onların da fikirlerine değer vermek durumundayım. Çünkü benim isteklerim var ama onların da istekleri var. O yüzden, hani, hep bir orta yol bulunması gerekiyor. E, bu orta yolu bulurken de ister istemez tabii çeşitli fedakârlıklar yapman gerekiyor. Belki de işte istediğin bir yeri görmekten vazgeçmen gerekiyor. Eee, hani, onun dışında da tek başına seyahat ederken ben daha planlı olduğumu düşünüyorum. Çünkü, hani, tamamen benim elimde olan bir plan ve atıyorum işte gitmeden önce b 1-2 gün mesela giriyorum. İnternetten bakıyorum. Eee, nereye gitmeliyim? Şurayı beğendim mi? Burayı beğenmedim mi? Belki de o o ülkede çok, eee, hani, popüler bir alan var ama işte ben bakıyorum ve orayı beğenmediğimi düşünüyorum. E, oraya biraz daha az zaman ayırıyorum. Hani, bu gibi esnekliklerim olduğu için de aslında tek başıma seyahat ederken çok daha planlı şekilde seyahat edebiliyorum.
Imm, tabii. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Evet. Mutlaka. Hı hı. Anladım. Doğru. Hı hı. Ha ha. Evet. Hı hı. Anladım. Iıı, yani, evet, aslında mantıklı. Kendin esnekliğine göre bir plan yapıyorsun, eee, ve, eee, tek başına kendin için bir plan yaptığın için belki de plan yapmak daha kolay oluyor dediğin gibi. Eee, peki yalnız gittiğin seyahatlerde kendini güvende hissediyor musun genel olarak? Yoksa, eee, güvende hissetsen bile arkadaşlarınla veya ailenle gittiğin tatillerde biraz daha güvende hissediyor musun? Eee, bunun karşılaştırması nasıl oluyor?
Çok doğru. Hı hı. Ya, bu da çok önemli bir durum çünkü güvenlik, hani, gerçekten her yerde önemli, düşünülmesi gereken bir şey. Eee, belki de en baştan da planlanması gereken bir şey. Mesela, çeşitli güvenli olmadığı düşünülen alanlar varsa, hani, oralardan birazcık uzak durmak lazım. E, ama tabii ki de insan, hani, ne olursa olsun yalnız olduğunda biraz daha güvensiz hissediyor. Hani, çünkü arkadaşlarınla veya ailenle olduğunda, e, bunlar zaten senin günlük hayatında da belki, ııı, sırtını dayadığın, bir problemin olduğunda destek aldığın insanlar olduğu için, hani, onlarla beraber olduğunda çok daha güvenli hissedebiliyorsun. En azından, hani, bunun illa açıkçası somut bir şey olmasına da gerek yok. Hani, ya, başıma bir şey gelir güvencesinden daha çok, ya ben, hani, atıyorum burada psikolojik olarak bile bir problem yaşasam, eee, ya da çok kötü bir haber bile alsam, benim yanımda olan zaten bana değer veren ve benim, eee, zor zamanlarımda yanımda olan insanlar şu anda benimle birlikte, ııı, güveni, eee, birazcık açıkçası önemli benim için. Hani, bu yüzden arkadaşlarımla ya da ailemle seyahat ettiğimde kendimi çok daha güvende hissediyorum ama yine de tek başıma, ııı, yalnız bir şekilde seyahat ettiğimde de genelde yine kendimi güvende hissediyorum. Sadece biraz daha az diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Tabii ki. Hı hı. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Yani, tabii ki, iii, yanında birilerinin olması yine de, iii, insanı evde otururken bile bazen çok daha güvende hissettirebilir. Eee, peki, yaşadığın böyle ufak bir kriz oldu mu herhangi bir, eee, tek başına yaptığın bir seyahatte? İii, herhangi bir terslikle karşılaştın mı? Karşılaştıysan onunla nasıl başa çıktın?
Evet, evet. Hı hı. Ya, şöyle, hani, aslında tabii krizlerle karşılaştım ama benimki biraz daha trajikomik bir durum olmuştu. Eee, mesela, eee, Oslo'ya gitmiştim, Norveç'e ve özellikle de, işte, bu Noel döneminde gitmeyi tercih ettim. Çünkü Noel döneminde çok güzel marketleri, pazarları olduğunu duymuştum. Hani, onlar biraz beni heyecanlandırmıştı ama çok da bir bilgim de yoktu. Hani, eee, işte, Avrupa'daki Noel zamanı hakkında detaylı bir bilgim de yoktu. Yeteri kadar bir araştırma da yapmamıştım ve öyle bir aralıkta gitmişim ki tamamen Noel tatilinden dolayı her yer kapalıydı. Yani, gidip görmek istediğim her yer kapalı olduğu için, hani, biraz gidip açıkçası orada tamamen, işte, etrafı dolaşıp, eee, birazcık fotoğraf çekinip dönmek zorunda kalmıştım. Hani, o yüzden, eee, her zaman hep çok komik ve biraz da hüzünlü hatırlıyorum o seyahatimi.
Hı hı. Ha. Hı hı. Evet. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> <chuckles> Anladım. Yani, evet, aslında birazcık araştırmanın eksiğiyle belki de, eee, oradaki o, eee, kapalı ortama denk geldin ve, eee, belki de beklediğin gibi bir tatil olmadı. Eee, çok teşekkür ederim, paylaştığın bilgiler için. Çok güzel bir sohbetti. Eee
Kesinlikle, evet. <chuckles> Ben de teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Görüşmek üzere.